Bah le soir, heu, ça arrivait qu'on allait dans le jardin pour jouer à la morte. <laughs>
Ah oui, t ah c'était la nuit en plus, sinon, ah ouais d'accord.
Heu, on faisait ça le le so bah, le soir, heu, à la tombée de la nuit, hein, en hiver, heu, c'est c'est il fait nuit à partir de quoi cinq heures heu, assez tôt donc heu, on faisait ça, heu heu, voilà. On s'amusait bien, on s'amusait et vraiment, heu, bien, ouais.
Ouais. Oui il fait nuit assez tôt, donc heu, ouais voilà. Bah, oui forcément. <chuckles> Et heu, le mmh est-ce que tu as passé des, peut-être des nuits des fois là-bas du coup? Peut-être pour des événements comme Noël? Est-ce que tu passais la nuit là-bas ou tu rentrais à chaque fois?
Oh pour Noël je on fêtait ça en famille, heu, enfin avec ma famille, heu, immédiate là, la famille nucléaire, c'est-à-dire les parents, oui, c'est-à-dire, heu, mes parents et les et mes frères.
Ouais. <chuckles> Nucléaire? D'accord oui, ah donc c'était pas, hem, en énorme comité avec tout le monde, tout le monde, quoi.
Non, non, non, on p on passait pas, on allait les voir le le week-end, heu, qui suivait là le le Noël, mais pas le jour de Noël. Le jou le jour de Noël, on le passait, heu, à la maison chez nous avec les les parents.
Mmh. Ouais? Ah oui pas directement, pas le jour même. Ouais, d'accord. Et pour Pâques, c'était comment?
Heu, Pâques, j'ai pas trop de souvenirs de ce qu'on faisait, heu, pour Pâques. Je m'en j'en je je crois p je je me souviens même pas qu'on allait chercher les les œufs. Je crois pas qu'on f qu'on fêtait vraiment, heu, Pâques. Je m'en rappelle des œufs au chocolat qu'on avait. Alors là, on avait des des œufs au cho
Ouais donc heu, ouais, pas forcément, heu Ah oui, ça, c'est heu, dans dans ton souvenir d'enfance, c'est ça, c'est ce qui te marque?
Ouais, ouais, ouais, il y avait une poche de de de bonbons, de petits, heu, chocolats en forme, heu, d'œuf et je me souviens de ça. Mais heu, je me souviens aussi des gros œufs au ch au chocolat, on avait ça aussi et je pense oui les gros œufs au chocolat.
N heu, ouais. Des gros œufs au chocolat? Ah ouais, ouais. Les lapins peut-être? <chuckles>
Les lapins, je me souviens un peu de ça, mais voilà, je me souviens pas, heu, qu'on faisait grand-chose, heu, dans ma famille. Mais heu, je pense qu'avec les amis, les petits les petits copains dans ma ville, hein, on faisait, heu on s'amusait, ouais.
Ouais. Ah oui.